เออ พอคุณมาพูดอย่างงี้แล้วครับ ผมก็ เอ๊ะ เพราะว่าผมก็สงสัยกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่า ทำไม ทำไมวิธีนี้เราถึง เราถึงมองข้ามมัน ไป แล้วทำไมเราถึงคิดไม่ได้ ในเมื่อเรา เราก็เหมือนกับคุยงานคุยอะไรกับลูกค้า เงี้ยครับ ที่ในแอป ที่มันเป็นแอปแชตข้อความอยู่แล้ว เป็นแอป LINE อะครับ แต่มันก็ ผมก็สังเกตนะครับว่า ในโทรศัพท์ของเราอะ ในเทคโน โนโลยีในปัจจุบันมันก็มี mode ที่เหมือนกับเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมครับว่า ว่าจะให้แอปไหนมันแจ้งเตือนได้บ้างเวลาที่เราเปิด mode เนี้ยเลย หรือเราจะบล็อกแอปไหนไปเลย เออ อันนี้ก็เป็น เป็นสิ่งหนึ่งที่ผม เอ่อ มอง ข ก็สงสัยกับตัวเองเหมือนกันว่า ทำไม ทำไมคิดไม่ได้ เออ จริง ๆ ถ้าเป็นแอปที่มันให้ความบันเทิง อย่างเช่น แอป TikTok แอปแบบ แอปชอปปิงเนาะ อันนี้ เออ ผมก็ว่าน่า น่าจะต้องปิดไปเลยครับ เพราะว่าปัญหา หลัก ๆ ของผมก็จะเป็นมาจาก อ่า เจ้าแอปพวกนี้แหละ แอป ที่แบบว่า พอแอปชอปปิง ค เด้งขึ้นมาแบบว่าโคดส่วนลด โคดส่งฟรี หรือว่า เกี่ยวกับ ว่า เอ่อ ใกล้ ใกล้ช่วงโพรโมชันลดราคา เงี้ยครับ โอ้โฮ เรียกได้ว่า ใจเราวันนี้กระสับกระส่ายยิ่งกว่าตอนกินกาแฟอีกครับ ใจมันเต้นแบบ อุ๊ย ไม่ได้แล้วต้องแบบ เอ่อ ไปแล้ว เออ นี้ก็เป็นวิธีที่ว่า เอ่อ น่าจะลองเอาไปปรับใช้ครับ แล้วถ้าเป็นบรรยากาศจากแบบสิ่งเร้ารอบตัวอะครับ อย่างเช่น แบบเสียง เสียงแบบรถ เสียงท่อ หรือว่าเสียงหมาเห่า อย่างเงี้ยครับ พอจะมีวิธีจัดการแบบ หรือว่าคำแนะนำอะไรดีอะครับ?
อืม อา ๆ ค่ะ อา อือฮึ ค่ะ อ๋อ เออ ค่ะ อืม ๆ ค่ะ ค่ะ เออ เยอะ เลย <laughs> ใช่ ๆ เยอะเลย เออ ๆ อา นั่นแหละ ๆ เนาะ ค่ะ ต้อง ต้องลดแจ้งเตือนพวกนี้เนาะ ใช่ โอ้โฮ อา อืม ๆ ๆ เอ่อ ได้นะคะ งั้นลองถามแล้วกันว่า ถ้าสมมุติว่าห้องที่เราอยู่เนี่ย มันเป็นแบบว่าห้องโล่งไหม? อยู่หน้าบ้านไหม? ที่เสียงรบกวนบ่อย ๆ อย่างเงี้ย ถ้าเราสามารถย้ายไปในห้องทำงานที่อื่นได้ไหม? ที่แบบว่า เอ่อ อาจจะกันเสียงหรือเก็บเสียงนิดหนึ่งนะคะ หรือว่าบล็อกสายตาหนึ่ง ถ้าแบบนั่งอยู่หน้าบ้าน อ่า เดี๋ยวรถผ่าน เดี๋ยวโน่นนี่วิ่งผ่านเนี่ย อาจจะทำให้เราเสียสมาธิได้ ถ้าเราสามารถเปลี่ยนที่ทำงานเนาะ อาจจะไปอีกห้องหนึ่งนะคะ แล้วก็จัดสภาพแวดล้อมเนี่ยให้มันเหมาะกับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดโต๊ะ แล้วก็ แล้วก็ลดสิ่งรบกวนเหมือนที่บอกอะ ทั้ง ทั้งแสง ทั้ง ส เสียง อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราสามารถปิดประตูแล้วก็กันเสียงได้เนี่ย ก็อาจจะสามารถช่วยให้เราเนี่ยนะคะ โฟกัสกับงานได้ ได้นานขึ้น แล้วก็ได้ดีขึ้นด้วยนะคะ อืม
อืม อืม อืม ครับ อืม อ๋อ ครับ โอ้โฮ ได้เลยครับ ผมจะลองนำเอาวิธีของคุณอะไปปรับใช้ดู โอ้โฮ อยากจะขอบคุณมาก ๆ เลยครับ วันเนี้ยที่มารับฟังเนาะ เรื่องที่ผมมาระบาย เรื่องที่ผมเป็นปัญหาครับ แล้วก็แถมได้คำแนะนำดีกลับไปด้วยครับผม ขอบคุณมาก ๆ ครับ สวัสดีครับ
ค่ะ อืม ด้วยความยินดีค่ะ